जी, अ, दरअसल बात कुछ ऐसी है, मैं मेरे पे शुरुआत से ही या कह लो कुछ समय से जब से मैं स्कूल जाना या मैंने कॉलेज जाने के बाद जब से कार्य करना शुरू किया, काम पर जाने लगा। तो मेरे पे संसाधनों की बड़ी कमी है और मैं अपनी रचनात्मकता जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ, कि कम संसाधनों में भी एक अच्छा उपकरण जो है अ, कर सकूँ, एक अच्छा जो है कुछ बना सकूँ जिससे कि या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे कुछ भी अगर मुझे बोला गया है कि ठीक है तुम ये चीज़ बना करके लाओ और मेरे पे संसाधन कम हैं, परंतु फिर भी मैं उसे एक रचनात्मक तरीके से, एक बढ़िया तरीके से, सीमित समय और संसाधनों में कम से कम में जो है मैं करके ले आऊँ। और ये है, लोग आजकल ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा भी दे रहें हैं। मेरे दफ्तर में भी यहीं हो रहा है कि अ, मेरा मैनेजर जो है वो कम काफ़ी कम जो है संसाधन देता है, किसी को कहता है कि कल अ, ये हमें काम करना है और यहाँ पे हम लोग मीटिंग के लिए जाएँगे तो वहाँ पे इतने संसाधनों में तुम्हें वो चीज़ करके दिखानी हैं। और अ, लोग उसे काफ़ी चैलेंज की तरह ले रहे हैं और उसमें प्रमोशन भी पा रहें हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं न कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं इस चीज़ को जो है मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक बढ़िया तरीके से इसको समझूँ कि कैसे क्या चीज़ जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरीके से जो है वो बचा जा सकता है, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि वो लोग कहीं न कहीं 2-3 लोगों को तो इसी तरीके से, इसी नज़रिए से जो है मैनेजर ने देखते हुए जो है अ, उनको आगे काम में जो है प्रोत्साहन किया और प्रोत्साहन दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कुछ ऐसा हो, मैं चीज़ें बढ़ा सकूँ और एक नई ऊर्जा इसमें ला सकूँ। तो यदि आप इसमें कुछ बता सकें, कोई सलाह इसमें दे सकें जो मेरे काम आ सके।
उ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। अ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जैसे मतलब मेरी व कोशिश रहेगी कि आपको एक अच्छी अ अ, आपका समाधान दूँ इस परेशानी का तो उससे उसमें मेरे कुछ प्रश्न होंगे आपसे, मैं कुछ चीज़ें जो है जानना चाहूँगा ताकि मैं आपको एक अच्छा समाधान दे सकूँ आपकी अ, परेशानी का। तो मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि जैसे आपने बोला कि आपके पास जो है कम संसाधन है, तो मैं आपसे आपसे ये जानना चाहूँगा कि अ, ख़ास रूप में कौन-से जो संसाधन आए हैं आपको लगता है कि आपके पास कम है, अगर आप बाकियों को देखते हैं तो?
जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। जी, जैसे अगर मैं बात करूँ तो, एक तो समय सबसे बड़ा संसाधन जो है, जो कि मेरे पास हमेशा से ही उतना नहीं होता जितना पर्याप्त होना चाहिए या ज़रूरत होनी चाहिए। और दूसरा मैं कहूँ कि जो उस चीज़ को करने में जो चीज़ें लगनी है, जैसे कि उपकरण या फिर जैसे कि अ, उस चीज़ से संबंधित सारी चीज़ें वो सबकी भी काफ़ी कमी है, तो ये चीज़ें कुछ जो हैं वो कम रहती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अ, मेरे पास उस तरक़ीब को सही तरीक़े से करने की कोई विधि ही नहीं होती, तो जो है जानकारी का भी जो है कहीं न कहीं कमी कभी-कभी हो जाती है। पैसा की भी अगर मैं बात करूँ तो पैसा भी जो है इतना नहीं रहता कि जिससे लगे कि हाँ, ठीक-ठाक संसाधन था और काम हुआ, ऐसा भी थोड़ा-बहुत रहता है। और सबसे ज़्यादा
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
कमी जिस चीज़ की रहती है वो रहती है निजी लोगों से तालमेल क्योंकि बाकी लोग जो कर रहे हैं, उसमें लोग समर्थन भी देते हैं, तालमेल भी देते हैं परंतु मेरे साथ एक काफ़ी अलग कहानी है कि, मेरे को तालमेल या फिर समर्थन मिलता है, परंतु उतना नहीं मिलता जितना ज़रूरत है या जितना संसाधन के हिसाब से होना चाहिए।
जी, जी, जी मैं आपकी अ, हाँ जो परेशानी है मैं कहीं न कहीं अम, समझ पा रहा हूँ। तो मैं ये च ये, ये जानना चाहता हूँ कि ये अ, कौन-सा जो है अ, रचनात्मक काम है जिसमें आप जो है अ, रुचि रखते हैं?
जी, यदि मैं रचनात्मक काम की अगर मैं बात करूँ, तो वो है अ, मुझे जो है कंपनी के लिए जब कोई वो रचनात्मक चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि हम कई बार ऐसा सिस्टम में, कंप्यूटर पे कुछ ऐसे ग्राफ, जो है, वो बनते हैं, चार्ट कुछ ऐसे बनते हैं जिसमें कंपनी का मुनाफ़ा और जो है अ, जिसे कहते हैं कि हम नुकसान, मुनाफ़ा या कंपनी कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, ऐसी चीज़ें जो है वो उसमें काफ़ी मेरे को ज़्यादा जो है रुचि रहती है। क्योंकि उससे जो है उसमें एक तो डिज़ाइन बनाने होते हैं, अलग-अलग तरीके से एक अच्छा डिज़ाइन पेश करना होता है कंपनी की नज़रों में कि देखो मैंने कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें दर्शाई हैं। अब दिक्कत ये होती है कि सबसे पहली कमी तो उपकरण की भी हो जाती है, समय वो लोग देते हैं कम और उपकरण की बात करूँ तो यदि अगर किसी काम को करने के लिए मुझे अ, एक बढ़िया गति वाला कंप्यूटर चाहिए जिस जो कम से कम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को करके उस स्क्रीन पे दिखा सके वो, वो देते ही नहीं। वो उसकी जगह कोई और दे देते हैं जिसमें कहते हैं कि इससे काम हो जाएगा, काम चला लो, धीरे-धीरे करके कर दो, परंतु वो कंप्यूटर उतना कारगर ही नहीं होता कि वो मेरा काम कर सके। और समय भी इतना कम देते हैं और उसके बाद बची-खुची कसर में क्या होता है कि अ, जो, उसके अंदर जो अ, जिसे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर जो लगेगा, जिसपे काम सारा होगा, वो भी वो पूरा नहीं देते, वो उसका जो है मुफ़्त वाला अ, जो है वो वर्ज़न दे देते हैं। जिस उसमें पूरी चीज़ें भी खुली नहीं होती जिससे कि पूरा जो है डिज़ाइन जो डालना होता है, मैं वो भी डाल नहीं पाता और फिर मुझे वो वैसे ही जैसा टूटा-फूटा बनता है वैसे ही बना के देना पड़ता है।
हुँ, हुँ। जी, जी। मैं कहीं न कहीं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है, कि क्या आपने अ, इसके बारे में कभी अ, बात की है? अ, अपने अ, ऑफ़िस वालों से या फिर और किसी से कि आपको ये, ये परेशानी आ रही है?
जी। मैंने बात करने का प्रयास तो किया था कि, ये बातें मैं बताऊँ उन्हें, परंतु कोई ख़ास वो आया नहीं और उन्होंने ऐसा कहा कि, "ये ठीक-ठीक संसाधन मिल रहे हैं तुम्हें, तुम इसी में हमें करके दो।" उन्होंने ऐसा मुझे कहा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब क्या बोलूँ मैं, ठीक है भाई, जो दे रहे हैं वो कर लेता हूँ। तो फिर इस स्टोर को छोड़ के मैंने कुछ इसपे कहा ही नहीं।
जी, जी, जी। मैं आपकी परेशानी है मैं समझ पा रहा हूँ, तो आपको अ, क्या लगता है कि जैसे आज अब हम उन संसाधनों की बात कर रहे हैं। तो विशेष रूप में वो कौन-सी चीज़ स चीज़ें हैं जो आपके अ, जो इस मार्ग में जो है बड़ी रुकावटें, जैसे आपने अ, मैंने आपकी बात सुनी है, आपने जो है काफ़ी चीज़ों के अ, बारे में बताया है कि जो-जो भी आपके ये अ, संसाधनों में जो है अ, परेशानी दे रहे हैं। एक तो जैसे आपने बोला कि वो कंप्यूटर है, फिर वो जो अ, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो अ, जो है वो मुफ़्त वाले देते हैं वो क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा फंक्शन्स नहीं होते, इतनी ज़्यादा आप जो है, आप उनकी मत नहीं कर पाते। तो इसके अलावा अ, आपको क्या लगता है कि विशेष रूप में सबसे बड़ी बाधा क्या है, आपके इस मार्ग में?
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी, सबसे बड़ी बाधा तो कहूँ कि मुझे तो ये सारी ही लगती हैं, मैं अभी अतिरिक्त रूप से एकदम सटीक बाधा पे नहीं पहुँच पाया हूँ, पर जो है मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ही हैं और कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ तो समर्थन भी एक मुझे लगता है कि, हो सकता है। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सब कुछ इन्होंने मतलब यदि मैं बात करूँ एक उदाहरण के साथ समझाऊँ तो मुझे खाली अगर मुझे 100% वाला कोई काम मिला है तो उसको करने के लिए इन्होंने मुझे सिर्फ़ संसाधन जो मेरे को आज तक मिले हैं, तो वो सिर्फ़ 30% ही होंगे और उसमें मैं इतना रचनात्मकता के साथ जो है अपना प्रदर्शन नहीं कर पाया हूँ। तो ये भी मुझे एक बाधा जो है वो लगती है कि, यार कम से कम अगर समय यदि मिल रहा है, तो समय उतना पर्याप्त हो, उतना संवेदनशील हो, ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे से हो पाएँ, कोई घटना घटित ना हो और एक अच्छी रचनात्मकता के साथ एक ऊर्जा के साथ जो है, वो चीज़ें हों।
हुँ। जी, जी, मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ। तो मेरा आपसे एक अ, अंतिम प्रश्न यही है कि आप रोज़ाना इस अ, जो भी जो भी आप ये काम करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो अ अ, तो इसक अ, जो आप रोज़ाना आपके हिसाब से आप कितना समय निकाल सकते हैं इन चीज़ों के लिए? क्योंकि जैसे आप अ, जब ऑफ़िस में होंगे, तो ऑफ़िस में द अ अ, जाहिर-सी बात है कि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आपको, मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट दिया जाए, तो आप रोज़ाना कितना समय दे सकते हैं इसको?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, यदि प्रोजेक्ट जो है, यदि मुझे मिले, तो मैं अगर उसकी बात करूँ, तो मैं तकरीबन प्रतिदिन जो है, वो 4 घंटे के आसपास मैं दे सकता हूँ और अगर पूरे हफ़्ते की बात करें, तो अ, जो होता है, मैं तकरीबन 18 घंटे तो दे ही सकता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, एक पूरे सप्ताह में इतना समय जो है, मैं आराम से निकाल सकता हूँ, अपनी तरफ से। परंतु सर, मैं चाहता हूँ कि सामने तरफ से भी समझा जाए इस बात को कि यदि मैं 18 घंटे दे रहा हूँ, तो वो भी कम से कम, अगर मो जो वो कह रहे हैं कि, "नहीं, हमें कम समय में चाहिए।" तो कम से कम तकरीबन 16 घंटे का समय तो वो मुझे दें।
जी, जी। मैं जो है, आपकी परेशानी जो है, कहीं न कहीं काफ़ी जो है अ, काफ़ी हद तक जो है, समझ गया हूँ। तो अ, मेरा जो है, सबसे पहले आपको मेरी अ, यही सलाह रहेगी कि जैसे आप आपने बोला कि आप जो है, कहीं न कहीं अ, 4 घंटे दे सकते हैं और सप्ताह में तकरीबन 16 घंटे दे सकते हैं, जो कि अ, जो है क मुझे लगता है कि काफ़ी अ, ठीक समय है। अगर आपको कुछ भी करना है, तो आप अ, 16 घंटे में मुझे आप पे भरोसा है कि आप अवश्य उनको जो है अ, जो करके दिखाएँगे। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं, इसका जो अ, विशेष अ, जो उपाय होगा, वो अ, सबसे बड़ा उपाय यही रहेगा कि आप जो है अ, एक बार उनसे ऑफ़िस वालों से बात करिए। आप उनको, जो है, कहीं न कहीं आप उनको अच्छे-से अ, उनसे अ, विनती के क कीजिये। आप उनको समझाइए कि आप में कितना सामर्थ है। आप जो है, कहीं न कहीं जो है, क्या जो आप अपने मन में, जो है, कहीं न कहीं क्या चीज़ें सोचते हो और जो आपका अ, कि एक आपका एक लक्ष्य है और कंपनी को लेके कि आपका क्या लक्ष्य है? अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप उनको ये चीज़ें अच्छे से समझाएँगे कि जो है, आप आ कम जो जो भी काम कर रहे हो कि आप अपने अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हो। इसमें आपका कोई, देखा जाए, तो आपका कोई लालच नहीं है इस चीज़ में। अगर आप कोई काम कर भी रहे हो, तो वो अ, जैसे कंपनी की बात कर रहे हो कि कंपनी में काम कर रहे हो, तो कहीं न कहीं वो चीज़ कंपनी के फ़ायदे के लिए ही है। उससे आपका जो है, घर पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप उनसे कोई कंप्यूटर लेके आप घर पे लेके जाना चाहते हो, अपने अ, खुद के काम के लिए। कहीं न कहीं आप कंपनी कंपनी का ही जो है, भला देख रहे हैं। कंपनी को ही आप कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उन्क उनसे अ, ये बात अच्छे-से करनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके ऑफ़िस में सबसे अ, ऊँची पदवी वाले अ, जो भी अ, व्यक्ति होंगे अ, चाहे आपके वो अ, बॉस हैं या फिर अ, जो भी हैं। तो आप मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको अ, उनसे बात करनी चाहिए। आपको उनको एक रिक्वेस्ट करके आपको उनको बो बताना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आप जो है, उससे कंपनी का कैसे भला हो सकता है और आप उनसे विनती कीजिए कि आपको वो एक मौका देकर देखें, कहीं आप उनको जो है, निराश बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि यही बातें अगर आप उनको एक अच्छे जज़्बे के साथ कहेंगे, तो फिर वो, मुझे लगता है कि जो भी आपको संसाधन चाहिए, वो उनका आपके लिए ज़रूर इंतज़ाम करेंगे और आप एक बार उनसे बात करके देखिए, मुझे लगता है, कहीं न कहीं आपका जो, आपकी ये अ, समस्या है, इसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। जी।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
जी, जी, बिल्कुल। मैं इसपे पूरा जो है, प्रयत्न करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा कि इन सब बातों का ध्यान रखूँ और अ अ, इस पर पूरा अमल करूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सुझाव जो है, वो मुझे दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बात करने के लिए आपका शुक्रिया।